Ouais j'allais dire, ouais, qu'est-ce que c'est, heu, vraiment, enfin, ta motivation derrière ces ces moments-là? Heu, heu, qu'est-ce que c'est vraiment qui te qui te pousse? Heu, parce que, voilà, c'est du travail, enfin, je je je sais pas si tu cuisines toi-même ou si peut-être que tu prends, heu, à l'extérieur mais, heu, qu'est ce qui te pousse à t'impliquer autant dans c dans ces moments-là? C'est vraiment pour créer des souvenirs, heu, à tes enfants?
Mmh. Alors pour, heu, ouais, pour Noël, oui, mais aussi c'est vrai pour tous les jours, moi c'est vrai que je me, heu, je, mmh, bon, j'aime j j'aime bien cuisiner, heu, voilà, à la base, mais m ouais, non, non, non, mais c'est c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc c'est pour moi c'est pas vraiment une corvée, heu, mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté, hem, heu, enfin, moi j'attache de l'importance à à à la qualité de de ce qu'ils mangent, hein, et en fait, c'est vrai que je s je me sens peut-être m mieux si, heu, voilà, je sais que, heu, j'ai utilisé tel ingrédient et que ce ne sont pas des produits exactement.
Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par ça, c'est est-ce que tu aimes cuisiner déjà? Mmh mh. D'accord. D'accord, oui, sur la qualité des ingrédients, ouais, pas du pas de l'hyper transformé ou, heu, ou autre.
C'est exactement ça. Moi, je je je préfère effectivement cuisiner moi-même et au moins, heu, voilà, beh, c'est c'est, mmh, heu, je sais d'où ça vient et je, voilà, je me dis: «Ce qu'ils ont mangé, c'est naturel, c'est sain et c'est pas ultra transformé» et mmh, il y a, voilà, il y a il y a c'est vrai que j'attache de l'importance à ça également.
D'accord. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Et comment est-ce que tu fais pour te fournir en en bons produits, heu? Tu fais le marché ou tu connais des producteurs peut-être? Heu
Alors, c'est vrai que je moi, j'habite dans une région, heu, plutôt de campagne, donc heu, c'est, heu, c'est assez facile pour moi, heu, de pouvoir me me fournir un produit de qualité, heu, que ce soit en légumes, en fruits ou même en viande. Heu, j'ai des commerçants qui sont, heu, vraiment incroyables, heu, près de moi et je sais que c'est des produits, heu, c'est des produits qui sont, heu, de proximité, locaux et alors voilà, il faut accepter, il faut jouer le jeu, c'est-à-dire que, bah, oui, heu, je vais pas acheter des s bon, alors, moi, même pas forcément, mais en fait, heu, je pense qu'il faut jouer le jeu des saisons, c'est-à-dire que, ben, là, par exemple, on est en automne, beh, je vais pas acheter des fraises, hein, heu, je vais pas acheter des fraises et et et ni voilà, c'est ça.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais, heu, c'est génial ça. Locaux, ouais. C'est un petit peu plus cher peut-être, heu? Ouais. Oui, d'accord. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, peut-être des tomates, heu, enfin là, c'est la t toute fin, ouais.
Là, on va trouver, heu, des citrouilles, des potimarrons, heu, et puis, heu, des poireaux, enfin, voilà, j'ai des des choses de saison et en fait, c'est ça, il faut, heu, je pense que c'est important de, ben, d'être raccord avec la nature et donc, heu, de de de de pouvoir cuisiner des produits du moment.
Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais. Mmh mh.